Halo, Kak, aku mau cerita nih. Eee, waktu abis nikah tuh aku, eee, kaya diburu-buru gitu, eee, buat punya anak sama orang tua aku. Jadi gimana ya, ceritanya kayak tekanan mental aja sih, Kak, buat istri aku gitu kan, karena kita berjalan udah 1 tahun lebih nih, belum punya anak juga. Nah
Boleh. Kenapa tuh, gimana?
dari orang tua tuh kayak nge-push gitu, Kak. Gimana ya?
Wah, oke aku paham banget, pasti susah juga di kamunya dan di istri kamu juga ya, sebenarnya ya.
Mhm. Betul, Kak.
Tapi aku mau tahu nih, sebenarnya yang memberi harapan itu, apakah dari keluarga kamu aja atau dari keluarga istri kamu juga?
Sebenernya sih dari, eee, orang tua aku ya, khususnya ibu aku sih. Karena mungkin udah usia juga kan. Udah usia dan ingin cepet-cepet menimang cucu gitu kan, Kak. Kebetulan aku anak pertama dari orang tuaku dan istriku juga anak pertama gitu kan, karena gimana ya, jadi, eee, cucu pertama gitu di antara 2 keluarga, jadi jadi bener-bener kayak diharapkan dan di-push gitu. <chuckles>
Paham.
Eh.
Iya sih, wajar sih, apalagi berarti dari sisi 2 keluarga juga mengharapkannya ada cucu pertama gitu ya. Oke, tapi aku mau nanya nih, kalau dari kamu sendiri, sebenarnya e kamu dan istri kamu ya, sebagai pasangan ya. Sebenarnya pengen punya anak itu sekarang, nanti, atau sebenarnya masih ragu untuk punya anak?
Bener, Kak. Mmm, mhm? Awalnya sih kita pingin kayak, eee, apa, main-main dulu gitu, Kak, pergi traveling bareng gitu kan, kita seneng-seneng, dan
Wajar.
mhm, setelah 6 bulan kita menikah tuh aku juga kepikiran kan. Jadi kepikiran, yuk kita punya anak yuk, karena udah kayak kayak di-push juga ama orang tuaku. Dan kita juga kayak diharapkan kan, eee, cucu pertama gitu dari, eee, kedua keluarga gitu kan. <coughs> Dan
Oh iya, mhm.
si istri aku tuh kayak ini loh, Kak, di-push terus ama, eee, apa, ngobrol gitu kan bareng ama ibu aku. Eee, tatap, eee, dua empat mata gitu kan, Kak. Kayak, ayo kamu makan sayur, makan toge biar gitu, terus kayak beban mental aja ke istri akunya gitu kan, kasian gitu. Dari orang tua aku terus nge-push. <chuckles>
Iya sih. Ah benar sih ya, tapi, eee, aku mau nanya nih. Eee, ada nggak sih kekhawatiran, mmm, soal misalnya kesehatan gitu, keuangan atau kesiapan yang lain gitu, sampai, eee, sekarang kalian itu belum punya anak atau memang emang pengen masih menikmati bareng-bareng aja gitu?
Iya, awalnya sih gini Kak, eee, awalnya kayak aku tuh pingin nun e bukan nunda ya, apa ya, pingin jalan-jalan dulu traveling ama istri kan seneng-seneng, ta mhm, setelah nikah. Nah, Kak, udah berjalan 6 bulan, kita mulai tuh kayak prog promil promil gitu, Kak, program hamil. Kayak, eee, kita coba-coba juga saran dari orang tua, dari temen-temen, kita browsing dari internet juga kayak, eee, gimana sih biar, eee, cepet punya keturunan gitu, Kak, kayak
Paham banget, iya wajar. Paham.
kayak apa ya? Mmm, kurma muda udah udah kita cobain, terus sampai tradisional pun, eee, urut urut urut peranakan gitu kan, Kak. Wah, tapi kita masih kayak belum dikasih aja gitu udah setahun berjalan ini dan kayak tuntutan setiap hari raya kan, eee, di Indonesia
Wah, iya sih. Mhm mhm.
pasti suka ditanya, eee, "Mana nih, udah isi belum?" Nah, itu terkadang jadi apa ya, beban mental buat istri akunya, aku tuh enggak terlalu di sebenarnya enggak terlalu mendengarkan ya, Kak. Cuman kalau untuk istri aku tuh ini banget tuh apa, lebih tertekan gitu secara mental. Gimana ya, Kak, kadang, eee, dia tiap lebaran tuh harus, eee, seharian penuh nangis gitu, di kamar gitu, kayak enggak mau setelahnya, setelah apa, ketemu pertemuan keluarga gitu kan, Kak, dia seharian di kamar enggak mau keluar gitu, sendiri enggak mau digang
Mhm. Ya ampun. Wah, oke dari cerita kamu aku paham sih, sebenarnya dari sisi istri kamu pasti juga sedih gitu ya, dan dari sisi kamu juga sebenarnya aku mau, mmm, apresiasi dulu, kalau kamu itu sebenarnya udah mikirin perasaan istri kamu gitu, wah bagus banget. Nah, mungkin, eee, kalau aku ada beberapa saran nih, apakah kamu mau mendengar beberapa saran dari aku?
Heeh. Heeh, Kak, emang
Nah oke, jadi, eee, pertama coba deh, apalagi kan di sini kalian memang udah mencoba gitu ya, udah berusaha sebaik mungkin dan emang belum waktunya aja. Jadi, sebenarnya kondisinya di sini semuanya itu bisa terjadi kalau bisa aman kalau misalnya kamu itu komunikasiin sebaik mungkin, sebenarnya kalian itu udah berusaha sebaik mungkin, kalau sebenarnya juga istri kamu jadi stres, karena pertanyaan-pertanyaan yang menekan itu, kamu bilang semua ke orang tua kamu. Apalagi kondisinya di sini adalah mereka itu orang tuanya kamu gitu kan, jadi, mmm, mereka pasti, mmm, orang tua kamu itu pasti lebih mendengarkan kamu daripada istri kamu gitu. Sebelumnya kamu udah pernah enggak sih, mencoba untuk mengkomunikasiin ini ke orang tua kamu?
bener. Mmm. Mmm. Mhm. Iya, Kak, jadi ketika istri aku cerita kan, eee, "Aku ditanyain terus nih ama ibu kamu," dia kan gitu. Aku curhat gitu kan sambil nangis, kadang apa ya, nggak mau sampai nggak mau makan, Kak, aku juga sedih ngeliatnya kan. Nah itu aku coba ngobrol sama ibu aku, eee, kita juga lag kita juga lagi berusaha, tolong bantu doanya aja, kalau memang, eee, udah dikasih, eee, pasti pasti juga akan terjadi gitu kan kehamilan, kita punya anak juga. Cuman kan, eee, entah kenapa atau mungkin karena pingin banget kan ya, yang diharapkan banget dari kita sama-sama anak pertama gitu, kita e ditunggu-tunggulah cucu pertama gitu kan. Nah nah si, eee, ibu aku tuh kadang kelupaan atau kelepasan, ayo makanya makan sayur, ayo, eee, banyakin makan toge gitu. Ayo, eee, olahraga yang sehat, makan makanannya jangan jangan apa ya, jangan yang jajan-jajan di luar terus, masak aja lebih sehat, olahraga. Kayak, mmm, apa ya
Paham.
sampai dikirim-kirimin link gitu loh, Kak, kayak tips-tip mhm, dan itu tuh di luar sepat e sepengetahuan aku ya, Kayak langsung di, eee, komunikasikan WhatsApp antar ke istri aku sama ibu aku gitu.
Oalah. Wah, oke, dari sini aku paham sih sebetapa, eee, tertekannya istri kamu dan sebenarnya perasaan kamu juga pastinya nggak enak gitu ya. Tapi, eee, aku mau kasih saran lagi nih. Jadi, eee, menurut aku selain misalnya kamu ini udah maksimalin gitu ya, komunikasiin ke orang tua kamu. Alangkah baiknya jika kamu juga bisa banget yang namanya dicoba nenangin istri kamu. Jadi gini, memang kalau misalnya orang tua itu akan susah berubah gitu ya, jadi emang, eee, karena ekspektasi mereka seperti yang kamu bilang tadi, mereka bisa jadi, eee, tanpa sadar gitu ya, tanpa sadar ngirim, tanpa sadar bahas dan itu enggak bisa dikontrol lagi, apalagi karena itu orang tua gitu ya. Nah jadi, eee, lebih baik juga kalau misalnya kamu menenangkan istri kamu di saat, mmm, dia itu lagi misalnya sedang nangis gitu ya, karena m tekanan-tekanan itu, jadi gimana ya, kamu itu menunjukkan kalau misalnya kamu itu ada di sisi dia terus-menerus gitu, jadi walaupun orang tua ngomong apapun gitu, kamu juga harus meyakinkan istri kamu kalau misalnya kamu di situ dan kamu nggak ke mana-mana gitu. Walaupun dia sedang sedih, walaupun dia sedang tertekan, kamu itu ada di pihak istri kamu.
Iya. Mmm. Mhm. Mhm. Setuju, Kak. Mhm. Ah. Iya sih, Kak, kayaknya aku memang apa ya, eee, ketika dia eee, bilang nggak mau ditemenin gitu kan setelah perkumpulan keluarga pas hari raya kan, dia tuh pengennya sendirian aja di kamar nangis. Itu seharusnya sih aku berpikir kayak harusnya tuh aku hadir gitu kan, Kak. Kayak nenangin dia, meluk dia minimal, walaupun, eee, dari mulut dia tuh kayak, aku nggak mau diganggu dulu, aku nggak mau di ini, harusnya aku hadir sih, Kak, aku, eee, berpikir sih seperti itu harusnya ya.
Bener banget. Iya, bener banget, Kak. Iya jadi emang, eee, sebaiknya kamu hadir gitu ya, apalagi kalau misalnya di saat-saat seperti itu, itu adalah sisi sangat rapuhnya istri kamu gitu dan alangkah baiknya jika kamu beneran hadir dan menunjukkan e ketenangan ke dia, karena gini, perempuan itu emang, eee, apa ya, bisa diajarkan gitu buat merasa lebih mudah bersalah, kalau belum hamil dan itu wajar banget, karena emang, eee, budaya kita tuh seperti itu gitu, ditunjukkan dengan sebenarnya orang tua kamu lebih nanyain
Mhm.
istri kamu kan, daripada kamu gitu. Nah
Betul betul, iya. Dan aku berpikir juga kan belum tentu dari si istri akunya aja kan, bisa jadi dari, eee, kondisi fisik aku atau dari
bener banget.
apa ya, kesehatan mungkin, kan belum tentu semuanya kesalahan di istri gitu, Kak.
Tepat banget, Kak, iya. Itu kamu bagus banget tahu, kamu itu sadar gitu kalau misalnya emang semua ini bisa terjadi dari dua sisi, itu bagus banget dan itulah yang harus kamu, mmm, bisa banget tanamkan gitu ya, tanamkan ke diri kamu dan tanamkan pelan-pelan ke orang tua kamu, dan di saat yang bersamaan, eee, bisa banget untuk, eee, selalu ada gitu di samping istri kamu. Itu agar kamu bisa menjadi pasangan yang baik juga.
Bener bener. Iya juga ya. Wah, terima kasih banget nih, Kak, eee, atas sarannya nih. Aku lega sih bisa ngobrol ama Kakak nih. Bisa ngomongin hal-hal yang sebenarnya sulit juga aku ngobrolin ama orang tua aku kan. Makasih banget ya, Kak, sarannya.
Ya, iya. Sama-sama, semoga kamu berjalan dengan lancar ya. Sampai jumpa.
Terima kasih. Iya.